Đúng rồi, đúng rồi, giá cả thì rất là rõ ràng, đúng không? Mà có thể đọc review được mà. Bên cạnh đó thì mình thấy là giải trí nữa nha, giải trí cũng thể là nó thay đổi cái thói quen giải trí của chúng ta rất là nhiều, đúng không? Mà khi mà chúng ta ngày xưa, khi mà mỗi ng chúng ta phải canh thời điểm, canh cái lịch phát sóng của một cái chương trình chúng ta yêu thích, ừm, xem trên ti vi, đúng không? Ngày nay thì chúng ta có thể là xem phim này, nghe nhạc hay là chơi game trên bất cứ lúc nào mà chúng ta muốn, đúng không? Trên các cái nền tảng trực tuyến như vậy thì phần nào nó nó tạo ra một cái thói quen, gọi là, chính ta tiêu thụ giải trí nó, ờ, cao hơn rất là nhiều so với ngày xưa chẳng hạn.
Ừm hứm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm hứm. Đúng rồi. Ừm hứm. Ừm hứm. Đúng rồi, ừm hứm. Ừm hưm. Ừm hứm. Đúng rồi. Ừm hứm. Ừm hưm. Ừm hứm. Đúng rồi, ần ờ. Việc đó cũng tiết kiệm được thời gian mình mất công khỏi khỏi phải chờ đợi mình đến thời đó để được xem cái chương trình yêu thích này nọ.
Ừm hứm. Ừm, chính xác. Ờ, thì không biết là cái công nghệ nó rất là nhiều lợi ích như vậy nhưng mình nghĩ nó cũng sẽ có phần nào, gọi là, tiêu cực, đúng không? Nhưng mà bạn có nghĩ là cái công nghệ nó ảnh hưởng, ờ, đến bạn như thế nào đúng không? Mối cái mối quan hệ của những người thân hay bạn bè xung quanh chẳng hạn?
Ừm hứm. Đúng rồi. Ừm hứm. Ơ, mình nó có tác động hai chiều tích cực với lại tiêu cực. Về việc tích cực thì nó giúp mình kết nối với những người thân của mình ở xa. Hoặc là mình dễ chia sẻ cảm xúc hình ảnh với lại cập nhật cuộc sống của mình. Ờ, với lại duy trì mối quan hệ qua các nền tảng mạng xã hội. Còn tiêu cực thì mình nghĩ là khi ngồi cạnh nhau mà mỗi người cắm mặt vào điện thoại thì họ lại không giao tiếp được nhiều, đa số là chỉ điện thoại mà còn có thể dễ hiểu lầm vì giao tiếp qua tin nhắn nó bị thiếu cảm xúc.
Ừm, tích cực và tiêu cực. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, chính xác, chính xác. Tại sao? Ừm hứm. Ừm.